ये लगभग 1 महीना मैं नहीं गया था, तो 1 महीने में मेरा मतलब गेम भी थोड़ा वो कमज़ोर हो गया था। फिर मैं फिर मैंने फिर से कोप अप किया 1 महीने बाद तो यही दिक्कतें आई थी मेरे
हुँ। अच्छा, ये जो आपने 1 महीने का इतना लम्बा गैप जो लिया आपने, तो जब आपने 1 महीने बाद फिर से शुरू किया, तो आपको क्या ऐसा लगा जैसे कि आप शुरू से शुरू कर रहे हैं?
मेरे तो साथी जी, जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। इसमें यही तो दिक्कत है अगर आप एक या मतलब आप 15-20 दिन भी छोड़ दोगे गेम तो जो आप आपका मतलब जो नेट में जाने वाला त बॉल जाता था वो नहीं जाएगा। आप चाहें जितनी कोशिश कर लो, आप चाहें जितने प्रो प्लेयर हो।
हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ।
क्योंकि ये गेम माँगता है आपसे कंसिस्टेंसी, आपको रोज़ खेलना खो रोज खेलना आना चाहिए गेम को।
हाँ। हाँ। सही बात है। तो
प्लस जो मेरे साथी थे गेम वाले वो मुझसे आगे निकल गए थे।
हुँ।
तो यही सब दिक्कतें भी आई थी मेरे साथ।
अच्छा। तो आप ये सिर्फ़ शे अ, शौक के लिए ही खेलते थे? या फिर आपने किसी तरह की अ, ये जो हमारे खेल होते हैं राज्य-स्तरीय या किसी भी तरीके के उसमें भी आपका कुछ मन था।
नहीं-नहीं फिर मे देखिए ऐसा है ना, मैंने तो इस गेम के बारे में अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था।
अच्छा।
ये तो मेरे सामने गेम दिख गया तो मैंने इसको देखा। जी। मैं मैं इसको पैशन की तरह देखता हूँ, शौक की तरह लेता हूँ। मैं इसको मतलब उस तरीके से नहीं देखता हूँ कि मैं इससे कमा-अमा सकता हूँ। मैं इसको शौक की तरह देखता जी।
मतलब आपने उसमें रुचि ली। अच्छा, अच्छा। हुँ, और फिर कभी इसमें मुश्किलें आई किसी तरीके के?
बताया तो मैंने आपको मुश्किलें, यही मुश्किलें आयी थी। उसके बाद तो अभी तक फिलहाल सब अच्छा चल रहा है।
बस इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है इसमें। अभी सब बढ़िया चल रहा है, मतलब आप अपने शौक पूरे कर पा रहे हैं अभी भी।
गेम नहीं इसके अलावा जी, बिल्कुल। जी, जी।
अच्छा आपने जैसे कि
मतलब मेरी बॉडी भी अच्छी रहती है।
उम, हुँ। आपने जैसे कि बताया कि जब आप शुरू-शुरू में आपने इसमें शुरुआत करी थी मतलब इस खेल को खेलने की तो आपको ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो इस तरह की जो भावनाएँ होती है ना जिसमें एक डर समा जाता है किसी चीज़ को शुरुआत करने के पहले ही, तो आपने उस तरह की जो भावनाएँ उस पर कैसे काबू पाया उस चीज़ को कैसे सँभाला आपने?
जी। जी। उम, जी।

हुँ। अच्छा आपने शुरू में एक बात करी थी आप बोल रहे थे कि इसमें बास्केटबॉल का जो खेल है उसमें ग्रिप बनाना थोड़ा-सा सभी के बस की बात नहीं होती, तो आपने इसके लिए किस तरीके से अ, मतलब अ, सीखा आपने ग्रिप बनाना कैसे सीखा? बताइए ना।
जी। देखिए इसके लिए इसके लिए आपको बॉल ड्रिबलिंग करना आना चाहिए अच्छे से। नए-नए तरीके आपको सीखना चाहिए ड्रिबलिंग के, जैसे एक तो नॉर्मल होता है जो हर आदमी करता है हाथ से ऐसे-ऐसे करता है जमीन पे फेंकता है फिर लाता है जमीन पे फेंकता है, फिर लाता है। और एक होता है पैर पैर के बीच दोनों पैर के बीच से निकाल के घुमा के लेके आना बॉल।
हुँ। उ, हुँ। हुँ। हुँ।
जी, तो इसी टाइप से अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, तो ग्रिप आपकी बन जाती है अच्छी-सी।
उहुँ। अच्छा मुझे 1 बात और जानने का बहुत उत्सुकता है मतलब मुझे इस बात की कि कहते हैं कि अ, जो बास्केटबॉल वाला जो गेम है, उसमें आ आपके हाथों का जो आकार है, वो बड़ा होना चाहिए या जो जिनकी हाइट जो क होती है ऊँचाई-लंबाई जो होती है वो कम होती है।
जी। नहीं-नहीं, ये सब जो है ना, ये सब डिल्यूजनल बातें है, हाइट वगैरह कोई इसमें वो नहीं होता है।
हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ।
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खेल ले हो, आपकी स्किल पे डिपेंड करता है। मेरे साथ भी लोग खेलते हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, वो भी खेल लेते हैं।
हाँ। अच्छा, और जिनके हाथ छोटे हैं उनके भी ग्रिप अच्छी बन जाती है।
देखिए इसमें स्टैमिना नहीं-नहीं, को हाथ छोटे हाथ बड़े कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इसमें।
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है अच्छा
जी, मेन बात होती है स्किल्स की। जी।
हुँ। अच्छा आप ये ज़रूर बताइए कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे सुनने वाले हैं, कोई शौक अपनाना चाहे तो आप उनको 3 कोई सलाहें अगर देना चाहे तो?
देखिए मैं यही कहूँगा कि अ, कभी भी ये ना बोले कि मैं नहीं कर पाऊँगा। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएँ, कि मैं ये कर लूँगा।
हुँ। हुँ, हुँ।
प्लस अगर आप वो शिद्दत से चाहते हो शौक, तो आप उसको पूरा करो।
हुँ।
जी, तो मैं यही कहना चाहूँगा।
ठीक है, मतलब टिके रहना है और एक अच्छी शुरुआत करनी है और शिद्दत रखनी है, पैशन जुनून रखना चाहिए। है ना?
जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
ये तो बहुत अच्छा, और बहुत अच्छी बात करी आपने अपने शौक के ऊपर किस तरह से आपने उसको शुरू किया और किस तरह से आप अभी भी टिके हुए हैं और उम्मीद है हम अगले विषय पर फिर से बातचीत करेंगे।
जी। हुँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा बात करके।
जी, धन्यवाद।
जी। ठीक, शुक्रिया।